สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
สบายดีนะคะวันนี้ วันพุธกลางอาทิตย์แล้ว
อือฮึ ค ใช่ครับผม สบายดีครับผม
เออ ฮึบ ๆ ค่ะ เดี๋ยวก็จบอาทิตย์แล้ว เดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์ได้พักแล้ว
ถูกต้องเลยครับผม อื้อฮือ ก็จะได้สบาย ๆ ชิล ๆ แล้วครับผม
เออ เออ เสาร์อาทิตย์ได้ไปเล่นกีฬาบ้างไหมคะ? เวลาพักผ่อน
ก็พอมีบ้างครับผม อืม
อ๋อ มีกีฬาอะไรที่แบบปัจจุบันเล่นอยู่ไหมคะ? ปัด ที่ ที่เล่นเป็นประจำ ออกกำลังกาย อย่างงี้
ถ้าถามว่า กีฬาที่เล่นอยู่ประจำนะครับผม ก็จะเป็นวิ่งครับผมช่วงนี้นะครับผม ก็จะมีวิ่งกับ อ่า เล่นฟุตบอลบ้างนะครับผม แต่ถ้าถามว่า
ค่ะ อา เออ อ๋อ เล่นฟุตบอล ก็ดูแข็งแรงนะ เหมือนกับต้องใช้ร่างกายเยอะ
อา ครับ แต่ถ้า ใช่ แต่ถ้าถามว่า เคยลองเล่นกีฬาที่ท้าทายมากกว่าที่เคยคิดไหม? อันนี้มันก็มีนะครับผม
อืม เล่นอะไรมาคะ? เคยลองเล่นอะไรมา?
ครับ อา ถ้าเปรียบ เอ่อ อันนี้ ก็คือว่า เล่นยิงธนูครับผม อันนี้
โอ้! ต้องแข็งแรงนะ เล่นยิงธนูเนี่ย
ยิงธนูมันใช้ในส่วนของการว่า อ่า ต้องใช้สมาธิสูงมากครับผม อันนี้นะครับ ก็จะ บ อ่า การยิงธนูกับยิงปืนเนี่ยครับผมมันก็จะคล้าย ๆ กัน ต้องมีสมาธิ
อ๋อ อืม แล้วแขนต้องแข็งแรงด้วยไหม? เพราะว่าดูแบบเวลาดึงออกมาแล้วอะ มัน มัน มันแน่นเหมือนกันนะ ดูมันแบบ มันต้องต้านเยอะอะ
อย่างมากเลย อา มันต้อง ใช่ครับ มันต้องแข็งแรงนะครับผม ก็คือว่า ใช้แรงแขนนะครับกับหัวไหล่เป็นอย่างสูงเลยนะครับผม อันนี้ ครับผม ก็คือว่า ทีหลัก
อืม ค่ะ อ๋อ เล่นมานานหรือยังคะเนี่ย? <clears throat>
อ่า อันนี้ก็เล่นมาประมาณ 6-7 เดือนได้แล้วครับผม
อ้อ เป็นยังไงบ้าง?
อ่า ก็ ส เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับขึ้นไปครับผม <clears throat> อืม ครับ การ
อือ ๆ ๆ เสียตังค์ไหมอะ? เล่น ท ยิงธนูอะ เสียตังค์ไหม? ต้องไปสนาม
อ่า ก็ ส เสียครับ เราก็ต้องไปที่สนามครับผม เพราะว่าเราเล่นที่บ้านไม่ได้ มันไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับผม เราต้อง ใช่ ใช่ เราต้องไปที่สนามครับ สนามเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราพร้อมครับ ไม่ว่าจะเป็นนั่น ใช่ครับ หรือว่าเราจะเอาอุปกรณ์ของเราไปเองก็ได้ แล้วก็ ใช่ เราก็ไป เช่า เช่าในส่วนของ สนามเอา แล้วก็ซื้อเป้าเอา อา อย่างเงี้ยครับผม
อืม อืม ๆ ๆ เพราะเราอยู่ในเมืองพื้นที่ก็จะน้อยเนาะ อะฮะ อ๋อ ไปแต่ตัว โอเค ก็ได้ อะฮะ อะฮะ เออ แล้วใครชวนให้ไปเล่นคะตอนแรก? รู้สึกมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้เป็นกีฬาแบบ in trend หรือเป็นกีฬาที่แบบได้รับความนิยมทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย
อา ครับ เป็นกีฬาที่อยากเล่นมานานแล้วครับผม
อะฮะ
อา จากการดูหนังนะครับผม การดูหนังมันก็ เอ่อ อ ให้เราอยากลองเล่นตัวนี้ดูนะครับผม ซึ่ง
อ๋อ น้องคนนั้นหรือเปล่า? ที่เล่นน่ะ เอ่อ Jennifer เปล่า?
อา ส ครับผม ครับ ก็เป็น ใช่ครับ มันก็จะเป็นดูหนัง อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วย แล้วก็คือว่า อ่า อย่างเรื่อง Arrow นะครับผม หรือว่าจะเป็นหนังจีน หนัง อ หนังยุโรปต่าง ๆ สงครามต่าง ๆ อะครับที่ต้องใช้ยิงธนูอะครับผม อันเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบ เฮ้ย! อืม มันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะ ที่เราอยากจะลองเล่นดู เพราะว่าเราไม่เคยเล่นเลย แล้วก็หาที่เล่นได้ยากมากด้วยนะครับผม อันนี้
Jennifer Lawrence อา ค่ะ ค่ะ อ่า ใช่ ๆ มันไม่ได้แบบเหมือนสนามกอล์ฟเนาะ หรือว่าสนามแบด ที่แบบมีเกลื่อนทั่วไป ตอนเนี้ย
ใช่ มันก็ไม่เหมือนสนาม แบด สนามกอล์ฟ ถามว่า สนามยิงปืนยัง มี ยังหาเล่นได้ง่ายกว่าสนามยิงธนูนะครับผม
อืม อืม อืม ๆ อย่างของเราอะ กีฬาที่ท้าทายที่สุดที่เราเคยลองเล่นมาก็คือ paddleboard
ผม
paddleboard ที่ต้องไปทะเลอะ แล้วก็แบบเหมือนที่เขาใช้เล่นเซิร์ฟอะ เออ แต่เราไม่ได้เซิร์ฟไง เราใช้แบบ อ่า ใบพายพาย อะไรเงี้ย ตอนแรกเราก็ไม่กล้า แต่เรารู้สึกว่า เฮ้ย เราเป็นคนขี้กลัว แต่ว่าพอเห็นแล้วมันก็ดู เออ วันนั้นก็ดูทะเลสงบดีเนาะ เราไปเที่ยวที่ทางใต้ ทะเลก็ดูสงบดี แล้วก็สวย แล้วก็ไม่ค่อยมีคน เอาวะ ลองเสียหน่อย อะไรเงี้ย พอลองไปครั้งหนึ่งก็รู้สึก เออ ดีเนาะ ติดใจ แล้วก็วันที่ 2 ก็ไปอีก เออ วันที่ 3 ก็ไปอีก สรุปทั้งอาทิตย์ไปทุกวันเลย
ครับผม ครับ ใช่ครับ อ อา ครับ อืม ครับผม ใช่ครับผม ครับผม
<chuckles> จนคน
อา ใช่ครับ <chuckles> ก็ดีเลยครับ โอ้โฮ อันนี้ครับผม
ใช่ จนคนให้เช่าบอร์ดเขาบอกว่า "เออ ระวังติดลมทะเลนะ <chuckles> แล้วจะไม่ได้กลับกรุงเทพ" อะไรเงี้ย เออ ก็ตลกดี
อ ครับผม ครับ ครับ ก็เหมือนของผมอะครับ อันนี้ก็ไปเล่นยิงธนู ก็ช่วยในเรื่องของสมาธิได้ด้วยนะครับผม เพราะว่าการเล่นมันก็ให้ ช่วยให้มีสมาธิสูงมากนะครับผม แล้วก็ เพราะว่าแม้แต่เสียงนิดเดียวอะครับทำให้เราพลาดเป้าหมายได้เลยนะครับผม เพราะว่าการยิง อ่า เพราะว่าเราต้องควบคุมทั้งกล้ามเนื้อนะครับผม แล้วก็สายตานะครับผม ครับ
อืม ๆ อา ค่ะ อ้อ อ้อ ๆ ๆ ๆ ค่ะ อา แล้วอย่างงี้ไปกับเพื่อน หรือว่าไปกับครอบครัวคะเนี่ย?
ด้วย อ๋อ ไปกับเพื่อนครับผม
อ๋อ แล้วเวลา ถ้าสมมุติแบบ 2 ลู่ 2 เลนที่แบบยิงพร้อมกัน อะไรอย่างเงี้ย ได้ไหมคะ? เหมือนแข่งกัน อย่างงี้ทำได้ไหม? เขาอนุญาตไหม?
ก็ได้ครับ ก็จะเหมือนสนามยิงปืนเลยครับ ก็จะเป็นล็อกใครล็อกมันอยู่แล้วครับผม
อ๋อ โอเค
อา ก็จะเป็นซอง เป็นซองอะครับ เป็นช่อง ช่องใครช่องมันอยู่แล้ว ก็จะคล้าย ๆ สนามยิงปืนเลยครับ แต่มันจะมีพื้นที่แบบกว้างกว่านิดหนึ่งเท่านั้นเองครับผม
อ๋อ แล้วตอนไปเล่นน่ะค่ะมีแบบว่า มีคนมาสอนไหมคะ? ที่แบบสนใจบอกว่า "โอ้ อยากเล่นตั้งแต่แรกแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย ตั้งนานแล้ว ต้องมีครูสอนไหม?
อะ ครับ มัน อ่า ใน ในสนามเขาก็จะมีคนมาสอนให้ครับผม ก็จะมีคนมาสอนให้ แล้วก็จะมีคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วครับ บางที ล เห็นเราเป็นเด็กใหม่เข้าไป อย่างเงี้ย เขาก็จะมาถามก่อนเลยว่า "เราเคยเล่นไหม?" เออ ถ้าไม่มี เคย อ่า เดี๋ยวเขาจะสอนให้ อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่า อ่า เป็นกีฬาที่เขาเปิดกว้างเหมือนกัน แล้วก็เขาต้องการคนที่ ต้องการสมาชิก เหมือนต้องการสมาชิก ต้องการแนวร่วมที่จะมาเล่นด้วยกัน อะไรตรงเนี้ยครับผม
อืม ค่ะ ๆ อ้อ อืม อืม ต้องการขยายให้ เหมือนขยายตลาดเนาะ ให้คนรู้จักเพิ่มขึ้น ให้คนแบบ เอ่อ อยากจะมาเล่นกีฬาประเภทนี้ เหมือนอย่างที่เราบอกไป ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเห็นมีสนามเยอะเท่าไร แล้วก็มันดูไม่เป็นที่นิยม ไม่เหมือนแบดมันดูง่าย อันนี้มันดูยากนะเล่น เอ่อ กีฬายิงธนูเนี่ย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
ครับผม ครับผม ครับ อ่า ยากไหม? ยากครับผม ยากในการคอน ท อ่า ในการที่เราจะคอนโทรลด้วยนะครับผม คอนโทรลลูกศรนะครับผม เวลาเราง้าง ง้างไปแล้วอะครับ บางทีมันต้องใช้ในส่วนของแรง แล้วก็การวางลูกศรให้ถูกจุดด้วยนะครับผม เพราะว่าบางที เรา ฝ ง้างไป อย่างเงี้ยครับผม ถ้าสายมันไม่ บางทีเราง้างไป เราปล่อยไปแล้วอะ บางทีสายมันพาดกับลูกศรไป ใช่ไหมครับผม มันก็ทำให้การยิงครั้งนั้นพลาดได้
เออ ค่ะ ค่ะ อืม อืม
ว่าวได้ ลูกศรก็ไม่ไปไหน ก็ย้อยอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละครับผม
อ๋อ ไม่ไปถึงไหนเลย มันก็ตกแป๊กอยู่ตรงนั้น
ใช่ครับผม
อ๋อ แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมคะ? จากการกีฬาที่ ตัวเนี้ย ที่มันรู้สึกแบบยากแล้วก็ท้าทาย สำหรับตัวเองอะ ได้เรียนรู้อะไรไหมคะ? พอจะแชร์ได้ไหม? เผื่อเราจะไปลองเล่นบ้าง
อา ครับ อ อ กีฬาตัวเนี้ยครับผม การ ให้รู้ว่า อ่า ถ้าถามว่า ประสบการณ์ทำให้รู้ว่า กีฬาเนี้ยยากแค่ไหนนะครับผม? อันนี้ก็คือ วันแรกที่ยิงธนูออกไปอะครับผม ยิงไปตกผิดเป้าหมายเยอะมากเลย แล้วก็ทำให้เราเรียนรู้ว่า ในการ เราจะยิงอันหนึ่งอะครับผม ครั้งหนึ่งอะกว่า กว่าเราจะปล่อยสายออกไปครั้งหนึ่งอะครับ เราต้องมีสมาธิ
ค่ะ ค่ะ อะฮะ
นะครับผม จะไม่เหมือนกับกีฬาต่าง ๆ เช่น บางทีอาจจะต้อง อะ วิ่งเลย ตีเลย อะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่อันเนี้ยมันต้องมีสมาธิให้มากนะครับผม แล้วก็มันช่วยให้เราฝึกในด้านของสมาธิและความสงบนะครับผม แล้วก็การตัดเสียงแบบว่าให้เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วย ผมเคยไปยิงครั้งหนึ่งตอนที่อารมณ์ไม่ปกติ คืออารมณ์โมโห อา อารมณ์โกรธ ไปยิงครับผม
ค่ะ อา อะฮะ อา ค่ะ คิดว่าจะไปออก คิดว่า จะไปออกกำลัง ไปเอาแบบ ไปแบบไปฟาดฟันอะไรให้แบบความโกรธมันออกเนาะ
ถูกต้องครับ มันทำให้ มันทำให้ โดนดุ ด้วยว่า "อย่าเอาอารณ์มาใส่กับ"
อา
"อุปกรณ์กีฬาที่เราเล่น"
อะฮะ อ๋อ อ้อ ๆ
อา อันนี้เขารู้ รู้เลยครับ คือง้างแล้วแบบ ง้างแล้วยิง ง้างแล้วยิง อย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "มันไม่ใช่ มันไม่ใช่เกมกีฬา ถ้าทำอย่างเงี้ย คุณไปต่อยมวยเถอะ"
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
อา ครับ มันทำให้เรารู้สึกว่า เออ การกีฬาอะ อ่า เราต้องเคารพ เราต้องเคารพในกีฬาที่เราเล่นด้วย อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผม
ค่ะ อ๋อ เวลาไป เราไปหัวฟัดหัวเหวี่ยงที่สนาม เพื่อนรอบข้างที่เขามาเล่นใช้สนามร่วมกัน เขาก็รู้สึกได้เนาะ
ใช่ ๆ เพราะว่ามันช่วยให้เราน่ะครับ อ่า
เออ
แก้ในเรื่องมือสั่นได้ด้วย
อืม อืม ๆ <tsk> แล้วอย่างกลับมา อ๋อ
อา ครับ ให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยนะครับผม แล้วก็สมาธิของเรานะครับก็จะไม่หลุดง่ายด้วย ถ้าเกิดว่าเราเล่นประจำอะครับ เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการตั้งสมาธิอย่างมากเลย ในการกว่าจะยิงออกไปครั้งหนึ่ง
อา ค่ะ อา แล้วอย่างงี้ต้องกลับมาแบบลองฝึกนั่งสมาธิที่บ้านด้วยไหมคะ? เพื่อที่แบบ มันจะได้แบบไปใช้ในสนามได้แบบดีขึ้น
ก็มี ครับผม ก็มีบ้างนะครับผม อันนี้
อืม อืม ๆ เพราะเราเห็นนักกีฬาแบบว่าทีมชาติ หรือนักกีฬาที่เป็นแบบ เอ่อ เป็นโปรจริง ๆ อะเขาก็ใช้ผสมผสานร่วมกัน ทั้งเวต ทั้งคาร์ดีโอ ทั้งนวด เอ่อ ต้องนั่งทำสมาธิ เอ่อ อย่าง Djokovic Djokovic ก่อนเล่นเขาก็จะทำสมาธิก่อน อะไรแบบเนี้ย เพื่อที่จะ จะได้ลงไปแล้วมันมีสมาธิ โฟกัสกับสิ่งที่เราทำให้ได้ออกมาดีที่สุด อ๋อ
อืม ครับผม ครับผม ถูกต้องครับ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 ถูกต้องครับผม ใช่ครับผม ก่อนไปเล่นเราก็ต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ก็จะเหมือนกีฬาทั่วไปอะครับ ก็ต้องมียืดหยุ่น วอร์มร่างกายก่อนด้วยนะครับผม ไม่ใช่ไป ลงไปปุ๊บ หยิบได้เลย อ่า มัน เราก็ต้องมีการวอร์มร่างกาย วอร์มหัวไหล่ อะไรอย่างเงี้ยครับผม อา ก็เหมือนที่เราจะออกวิ่ง หรือว่าอะไรต่าง ๆ อะครับ เราก็ต้องมีการยืดหยุ่นร่างกาย เพราะว่า ถ้าเกิดว่า เราเล่นเลยบางทีนะครับตะคริวอาจจะขึ้นแขนได้ด้วย
ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ โอ้ ตะคริวขึ้นเลยเหรอ? มันแบบเหมือนมันเกร็งมาก ๆ ใช่ไหม?
เนี่ย ครับผม ใช่ครับผม ครับ บาง ทีเราก็ต้อง อืม มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนด้วยนะครับผม
อ๋อ แบบนั้น อืม ๆ เดี๋ยวฝึกไปนาน ๆ อยากจะ เขามีเทิร์นโปรไหมคะ? เหมือนกอล์ฟไหม? ต้องเทิร์นโปร
ก็ อันนี้เทิร์นโปรไหม? มันก็มีครับ ก็คือว่ามันจะคล้าย ๆ กัน แต่มันจะไม่เป็นแนวทางเหมือนกับทางกอล์ฟครับ ก็คือว่าอาจจะเป็นตัวแทนของ สนามนี้ อะ อย่างเงี้ยครับผม มันก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนอาจจะไปติดทีมชาติได้ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ อ๋อ อ๋อ เขาก็มีทีมชาติยิง ไอ้ ยิงธนูด้วยเนาะ
ใช่ครับผม
อ๋อ ๆ ๆ เออ ดีจังเลย เนยจังเลย น่าสนใจมากเลย ผู้หญิงก็เล่นได้ใช่ไหมคะ?
เล่นได้หมดครับผม ทั้ง ทุกเพศทุกวัยครับผม อันนี้ นะครับผม
อืม อ๋อ แสดงว่า สอง สอง อ่า ไอ้ตัวธนูอะ มันก็จะมีไซซ์สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิงไหมคะ? หรือว่าไซซ์สำหรับคนตัวสูง ตัวเตี้ย อะไรเงี้ย
ถ้าเป็นที่ในสนามนะครับ ว เขาก็จะมีให้เลือกอยู่ครับผม เช่นเดียวกันครับ มันก็จะเหมือนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ อะครับ เวาก็ เราก็ต้องเลือกให้มันสมดุลกับตัวเราด้วย ก็มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกครับผม
อืม ดีจังเลย ๆ ก็จะได้ไปลองเล่น
ครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่า ถ้าเป็น ถ้าเป็นในส่วนของธนูที่บางคนก็เอาธนูแบบว่า อ่า ลดแรงดึงก็มี ที่มันจะ ต มี อ่า ยิง ที่เป็นแบบเทิร์นโปรมาใช้ก็มีครับผม
อืม เหมือนก็จะมี ตัวที่ซัปพอร์ตเรา เอามาช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้น อะไรอย่างงี้เนาะ
อือฮึ อือ ตัวหนึ่งก็ ตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูก ใช่ ตัวหนึ่งก็ ใช่ ๆ ลดแรงดึงอะครับผม มันก็จะมีตัวรับช่วยลดแรงดึงอยู่ด้วยนะครับ มันจะมีรอกน่ะครับ ตัวที่มีรอกลดแรงดึงอะครับ อันนั้นก็จะยิงง่ายหน่อยนะครับผม โดยเราไม่ต้องออกแรงเยอะ
อา ค่ะ ๆ อา อา อ๋อ เข้าใจแล้ว ๆ เพราะว่าเราอะก็เล่นกอล์ฟอยู่บ้าง ตีกอล์ฟอยู่บ้าง อย่างไม้ ถ้าเราเลือกไม้ที่มันมีสปริงหรือไม้ที่แบบตีง่ายสำหรับผู้หญิง มันก็จะช่วยเสริมให้แบบ เอ่อ ทิศทางมันไปตามที่เราต้องการ ระยะทางมันไปได้ไกลขึ้น อะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ
ถูกต้องครับผม ใช่ครับ มันก็จะเหมือนกันครับ จะคล้าย ๆ กันเลยครับผม เพราะว่าในส่วนตัวเนี้ย การใช้อุปกรณ์นะครับผม ก็เหมือนกับ กีฬายิงปืนก็เหมือนกัน ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่ดี มีศูนย์ที่ตรงนะครับผม เราก็สามารถยิงเข้าเป้าหมายได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกัน อ่า ถ้าเล่น ถ้าเล่นฟุตบอล ถ้าเราใส่รองเท้า Studs ดี ๆ เราก็สามารถวิ่งได้แง่ ง่ายขึ้นนะครับผม เตะบอล คอนโทรลลูกบอลได้ง่ายขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ อ๋อ โอเค ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อุปกรณ์ก็มีส่วนเนาะ ส่วนช่วยได้เยอะเหมือนกันเลย เออ ๆ โอ้ น่าสนใจมากเลย ตอนนี้เราก็เล่นโยคะ ก็จะได้ยืดหยุ่นไปด้วย แล้วก็อะไรที่ออกแรง เราก็ไปวิ่งบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ ก็ช่วยให้เราฝึกสมาธิเราได้เพิ่มขึ้นเนาะ
ต้องครับ ใช่ครับผม ครับ ผม ครับ ใช่เลยครับผม อันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผม เพราะว่าในส่วนของการเล่นกีฬาอะนะครับ อันนี้มันจะต้องใช้สมาธิกับสายตาใน เป็นส่วนร่วมด้วย ก็ผมวางว่า มันก็ไม่ต่างกับตีกอล์ฟ ถ้าคุณไม่มีสมาธิในการหวดนะครับผม ในการหวดลงไป มันก็อาจจะไม่ โดน ลูกกอล์ฟได้ด้วยเช่นเดียวกัน
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ
อา เราก็ต้องมีสมาธิกับสายตา มันต้องประสานกันนะครับผม
ค่ะ อ๋อ ดีเลย ๆ
มัน มันเป็น มัน มันเป็นเกมกีฬาที่
เดี๋ยวจะไปลองเล่นดู ใช่ ๆ เดี๋ยวจะไปลองเล่นดู วันนี้ขอบคุณมากนะคะ
คล้าย ๆ กัน ครับผม ครับผม ครับ ครับ สวัสดีครับ